Ừm, ừm, mình nghĩ là do ngày trước ngày trước mình còn trẻ, mình còn, kiểu, rất là ham vui ấy. Ừm, kiểu như là, thấy thấy một mà cái gì đấy hay ho là cũng học đòi mua theo, thấy bạn bè có cái váy đẹp thì cũng, ờ, đ đấy, cũng hỏi xin info, ừ, hỏi hy info: "Mua ở đâu thế, cho mua với" Ờ, đấy, ừm, nói chung là hồi bé thì cũng không biết tiết kiệm đâu, cũng ti tiêu hoang phí, thành ra đấy cũng là một trong những cái lý do mà mình thấy là mình không có tối giản được ấy. Nhưng mà sau này lớn lên có nhiều cái phải lo rồi này, rồi thấy là mua những cái đồ mà nó không xài lâu dài thấy cũng rất là lãng phí, thành ra là bắt đầu là, ờ, học cách sống tối giản hơn.
À, ờ. Ừm, theo xu hướng này. <laughs> À. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Ờ, đúng là là những cái đồ mà mình không dùng đến nó trở nên lãng phí, đúng không? Thì không biết là c có phải là mấy cái đồ mà bạn đã mua rồi, bạn có thấy là nó quá nhiều trong nhà bạn mà bạn cảm thấy như là bạn không thể nào mà dọn hết được hoặc là không thể nào xử lý được hết, ư, những món đồ đấy không, nên là bạn mới nghĩ là bạn phải sống tối giản lại, đúng không? <laughs> Ừm.
Ừm. Ôi. Có chứ. Ừ, nhiều lắm, thì tùm lum tùm la đồ, đồ trang trí hề đồ, thậm chí là đồ công nghệ ấy, mình ngày xưa mình cũng không mua tối giản nữa, mình mua nào là cái máy tính này, cái iPad này, xong mua thêm cái máy tính bàn nữa, xong mua 2 cái điện thoại cùng lúc, ơ, xài đâu có hết đâu. Ờ, đúng rồi.
Ờ. Ờ, nhiều thật á! Wow! Ừ.
Thành ra là và đấy là ngày xưa, bây giờ là mình ờ, sau cái mời mình cảm thấy là mấy cái thiết bị công nghệ này mua nhiều xài hông có hết. Thứ hai là mua nhiều ấy thì rất là dễ bị xao nhãng này rồi rất là dễ bị thu hút vào mấy cái đấy. Thành cái thành ra cái là mình ch đúng rồi, mình ch thì mình mình bắt đầu là mình đi pass lại cho người khác luôn bạn, mình không có xài nó, chỉ để lại cái máy tính với cái điện thoại thôi.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Hơi chật nha! <chuckles> À! Ừm, bạn đem đi cho người khác, ư, ừ, người mà cần dùng hơn bạn, đúng không? Kiểu gì bạn, à, sẽ dùng những cái món đồ bạn thấy ơ
Ừm, ừm, đúng rồi, đem đi pass lại cho người khác.

Ừm, thì cái việc tối giản trong mối quan hệ thì mình học từ ông bà của mình. Ông bà của mình thì, ừm, sống thì, ờ, ừm, kiểu, kiểu như là tối giản trong mối quan hệ là chỉ tập trung vào những cái mối quan hệ mà chân thành thôi ấy. Ông bà của mình là chỉ, ờ, giao tiếp hay là chỉ quan hệ với những cái người mà, ờ, gắn bó với ông bà lâu dài này, những người mà chân thành, những người mà, ờ, có cái tính tốt ấy, thì là sẽ làm, ừm, ờ, ờ, gắn bó dâu lài. Ừm, tập trung vào những cái mối quan hệ chân thành, thay vì là cứ đi xã giao tùm lum ờ, cứ đi xã giao tùm lum, làm quen người này, người kia xong cuối cùng chả có tác dụng gì mà chỉ gây gây mất thời gian ấy, thì đấy là tối giản trong mối quan hệ ấy. Thứ hai là cái việc mà đầu tư thời gian cho những cái người quan trọng trong cái cuộc đời mình, thay vì cố gắng là làm hài lòng tất cả mọi người. Ví dụ như là đầu tư cho gia đình, thời gian cho gia đình của mình này, đầu tư cho người yêu mình này, cho vợ chồng, những cái người mà sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời thay vì cứ đi làm hài lòng tất cả mọi người, đi làm hài lòng, ờ, ờ, người này người kia, hàng xóm rồi, ờ, những cái người mà chả liên quan gì đến cuộc đời mình thì cũng đi làm hài lòng. Ừm, thì cũng là một cách mà, ờ, ờ, tối giản trong mối quan hệ. Thứ ba là mình giảm những cái tương tác mà nó tiêu cực đi. Ví dụ như mình gặp ai mà tiêu cực quá thì thôi mình cũng né né đi, ờ, mình cũng né né cái sự tiêu cực của người ta đi để giúp cho cái cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn. Tại vì cuộc đời chỉ rất là ngắn thôi. Đôi lúc, ờ, ai người ta hay nói là: "Ờ, em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời." Mà xong cứ 60 năm đấy mình cứ phải đi tiếp thu, tiếp thu những cái điều tiêu cực đấy thì, ừ, ờ, cũng là một cái khó là tối giản. Ừm, đúng rồi.
Ừm. À. Ừm, phù hợp với mình hơn, đúng không? <laughs> À. Ờ, đúng. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Cái này đúng nha. <chuckles> Ừm. À. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ồ. Ờ. <laughs> À, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, không không nên làm như thế. Không nên ờ, không nên cứ chiều lòng người khác như thế suốt, đúng không? Kiểu như là nó khiến cho mình cảm giác như là, ờ, mình cứ đi chiều lòng người khác như thế, nó không có giá trị sống gì cho mình ấy. Thì, ờ, ờ, đấy, mình nghĩ là ông bà bạn cho bạn một lời khuyên kiểu như là số lượng không bằng chất lượng, đúng không? <laughs> Ừm, thế thì, ờ, không biết là ông bà bạn, ờ, ông bà bạn có cho bạn lời khuyên trực tiếp hay không? Hay là bạn, ờ, chỉ ch quan sát cách ông bà sống rồi bạn học theo thôi?
Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, ông bà của mình, ờ Ừm. Ừm. Ông bà của mình thì, ờ, vừa cho lời khuyên và vừa làm gương cho con cháu luôn. Nhưng mà mình thấy thì, ờ, cho lời khuyên vậy thôi nhưng mà, ừm, con cháu thì thực sự là nó phải trải qua thì nó mới thấm được. Thành ra là mình nhìn cái cách mà ông bà mình, ờ, giao tiếp với mọi người, nhìn cái cách mà ông bà mình quan hệ với mọi người, sau đó là mình cũng trải qua một vài cái mối quan hệ như thế. Mình cũng trải qua những khoảnh khắc mà, ờ, kiểu, ờ, những cái khoảnh khắc mà có những tập trung vào những cái mối quan hệ xã giao này hay là có những cái, ờ, tiếp thu những cái, ờm, kiểu, ờ, tác động tiêu cực từ người khác ấy. Thì mình cũng trải qua nhiều xong cái là mình cũng từ đấy mình rút ra những cái bài học cho mình nà nên tối giản trong cái mối quan hệ thôi.
Ừm. À, đúng. <laughs> Ờ. Ừm, ừm. À. Rút kinh nghiệm. Ừm.

Ừm, thực ra thì lúc trước mình là một c người sống rất là phức tạp nha. Ờ, cái rơm phức tạp cái cái đồ đạc này, rồi gu thời trang này, rồi ăn uống cũng phức tạp nữa, nhưng mà bây giờ mình cũng, kiểu, ờ, bước vào cái giai đoạn mà trưởng thành rồi ấy, xong cái là là lớn rồi nên bây giờ bắt đầu là sống tối giản nhiều hơn, sống tối giản về vật chất, rồi về đồ ăn này, rồi trong chi tiêu, trong không gian sống cũng tối giản hơn rất là nhiều đó bạn.
Ờ. <laughs> Ừm. À, à. Đơn giản hơn à? Ồ, ê, thế thì <laughs> bạn mô tả là ngày xưa bạn sống phức tạp hơn. <laughs> Ưm, cái phức tạp đấy nghĩa là gì hả bạn? Bạn có thể mô tả cho mình đi biết được không? Ừm.
Ừm. Ờ. Ví dụ nha, một cái ví dụ đơn giản nhất là ăn uống đi. Trời ơi, ngày xưa mình màu mè lắm, mình ăn uống là m một bữa là phải có, ơ, ờ, canh, xào, mặn, món này món kia, tráng miệng, ờ, rồi các kiểu, các kiểu, ừ, xong cái là ừ, đúng rồi, là ừ, đúng rồi, đủ. Mà một có một mình mình ăn thôi nha, mà mình làm đủ, kiểu, món như thế xong bắt đầu mình thấy là, trời ơi, làm mệt quá, x xong ờ, đấy cũng sống, ờ, phức tạp mà trong ăn uống như thế. Rồi về thời trang này, mình là một kiểu người mà trong tủ đồ có tất cả các kiểu thời trang luôn đấy bạn, nào thời trang bụi bặm này, thời trang bánh bèo này, rồi thời trang lịch sự này, công sở tất cả đều có hết, nói chung là rất là màu mè.
Ừm. Đủ món à? Đủ 3 món, 4 món ấy à? <chuckles> À. Ừm. <laughs> Nhiều, ờ, rất là nhiều kiểu dáng. <chuckles> Ừm. Ừm, ôi, ừ.
Ừm, ừm, đấy, cái cái không gian sống của mình cũng thế, nhiều đồ đạc nữa.
Nhiều đồ đạc, đúng không? Ờ! <chuckles> Thế thì tại sao b bây giờ bạn lại, kiểu, cảm giác như là có một cái suy nghĩ nào đó trong bạn, hay là có một cái sự kiện nào đó giúp bạn, à, thấy rằng là, ờ, bạn phải sống tối giản lại thôi, ờ, không nên, ơ, dành quá nhiều tiền mua đồ nữa, thì có cái sự kiện nào có giúp bạn, à, suy nghĩ như thế không?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm.